أنا لا، لأ، أنا ف أنا أنا ف فاهم السؤال اللي أنتِ بتقوليه، وعامةً ممكن أجاوب، آآ ح ح حجاوبك بطريقة سهل سهلة جدًا، آمم
إمم. إمم، حلو.
أو أولًا كده أنا شايف إن الsociety عامةً
إمم.
آآ خلّتنا آآ، نفكّر إن يعني خلّتنا نكدب على نفْسنا نقول إن إحنا بنحب شغل، ما فيش حد بيحب شغل، هُم الناس بيكدبوا على نفْسهم من غير قصدهم، بيفتكروا إن هُم بيحبوا الشغل، بس هُم ما بيحبوش، ولو حتّى إنسان مثلًا بيحب آه بالضبط، ولو حتّى إنسان آه، آه، والله بالضبط، ولو حتّى أنا شايف إن لو حتّى إنسان بيحب آآ يعني ت تعالي مثلًا هاقول لِك هادِّيكِ مثال مثلًا، أنا لو لو أنا مثلًا نِفْسي أطلع طي طي طي طيار، وابتديت أشتغل بقيت طيار، هاجي بع بع بع بعد فترة the idea إن أنا بclock in من 09:00 to 17:00 أو من وقت معيّن لوقت معيّن، هو ه هي دي بقى الحاجة اللي بتكرَّه الناس في الشغل، عشان عشان، آآ 5 أيام في الأسبوع 09:00 to 17:00 وياريت ده كفاية، يعني يعني كلّ مجهود أنتِ بتحطيه ده لأ ومش كفاية، ولسّه they expect إن أنتِ آآ تكبري أكتر، تتعلّمي أكتر، وإحنا بشر، إحنا هييجي لنا يوم هنعمل وحِش هي هنتعب ونزهق وهنكون محتاجين نريّح، مديّننا أسبوعين بس في السنة، فاهمة؟
إمم. إمم. بنصبَّر نفْسنا يعني؟ <laughs> آه. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. مضبوط، صح. نتعب ونزهق، صحيح، صح. صحيح. إمم، إمم، إمم، يعني ممكن نقول إن هو بسبب الضغط، والمسئوليات الكبيرة اللي بتتحط على على عاتقك، دي اللي ممكن تخلّيك تكرهك، إحنا كده، كده أصلًا ماشيين يعني بالعلاج، مش ناقصين قرف يعني، أنا اتبسطت جدًا معاك، شكرًا. أكيد.
فطبعًا الم الموضوع طبعًا. أكيد. بالضبط، على رأيِك، والله بجد كان موضوع جميل جدًا، إن شاء الله نتكلّم مَرّة تانية.